أنا عايز برضه أحكي لِك موقف يعني يمكن حسّيت فيه إن هو كان يمكن في نجاح بسيط، بس أنا حاسس إن أنا بعيد عن الصورة الكبيرة. وإحنا كُنّا جروب صغير أوي وقتها، كُنّا 6 تمام؟ وكُنّا بنعمل عَرْض مُشترَك قُدّام بس 3 دكاترة، فكان يعني حاجة صغيرة أوي، فيمكن ده برضه ساعدني إن أنا أقدر أدرّب نفسي نفسيًا كويس وإن إحنا برضه الجروب جينا سَوا وحاولنا نعمل الموضوع. فلمّا جيت بقى قُدّام الدكاترة، أنا حسّيت وقتها إن أنا يعني اللي هو إيه، إن أنا يمكن أدّيت أحسن واحد من بقية زمايلي أو من بقية زمايلي، يعني يمكن ما عندهمش نفس المشكلة اللي عندي. فيمكن دي كانت خطوة حسّيت إن أنا اتحسّنت فيها، بس عارفة، حاولت إن أنا ألقُطها تاني بعد كده مش عارف، باحسّها بتضيع منّي.
اتفضّل. إمم. تمام. إمم. جميل. جميل. طب أنا هاقول لك على حاجة، جرّبت إنّك أنت مثلًا آآ تعمل بروفة م قُدّام المراية مثلًا؟ آآ كإن ال الدكتور قاعد وتقعد تتكّلم وبنبرة صوت عالية وبكل ثقة مع النفس، وعايزة أقول لك كمان بقى بعد ما تخلّص، تسقّف لنفسك كمان. جرّبت تعمل ده؟
آه. إمم. لأ والله، يعني بصراحة دي فكرة جديدة جدًا بالنسبة لي. أنا كل مرّة لمّا كنت باحاول أعمل بروفة، أنا كنت يعني يمكن باحاول أخلّي الجمهور وهْمِي أو ذِهني بالنسبة لي في دماغي، فيمكن برضه ده كان بيخلّيني ما كُنش شايف حد قُدّامي، يمكن ده كان بيعمل برضه نخلّي التجربة نفسها مش ح آه، يمكن أنا برضه أيوه فعلًا.
أنت شكلك خجول. أن أنت خجول شوية. طَب أنت عُمرك عملت الأداء قُدّام مامتك وباباك وإخواتك مثلًا والّا بتتحرج منهم؟
لأ حتّى دُول باتحرج منهم يعني،
بس، يبقى هم دول البروفة الصغيرة بتاعتك. أنت بُص، يعني إن- شاء الله- هيبقى ده الحَل. سيبك من المرايا، أنت تجيب مامتك وب أنت برضه بتتحرج من أنت إنسان خجول حتّى من أقرب الناس، بس لمّا هتغلط قُدّامهم، هم مش هي هم أهلك في الأول والآخِر، فمش الدنيا مش هتقوم قيامتها أو هتحِس بإحراج فظيع ده هم أهلك. هتجرّب كل ما عندك مثلًا presentation أو حاجة، إنّك تعمل تطلّع اللي جوّاك وتتكلّم وبنبرة صوت عالية، وهاقول لك على trick كمان هتعجبك أوي. لمّا تييجي تتكلّم مثلًا حد في ال الدكتور مثلًا قاعد قُدّامك والّا حاجة، حاول ما تُبصِّش في عينيه، أنت هتبقى باصِص في اتجاهه، بس ممكن تبُص عند الأورة كده بتاعته، فاهم قصدي؟ ما تُبصِّش علشان ما ت ما تتوتّرش.
أها. إمم. أيوه. إمم. آه. آه.